Genau, das ist halt ganz schön, ne, dass man dann da auch so Nüsse mit rein und Samen und all so gesunde Sachen ja auch mit reinmischen kann und das gar nicht so aufwendig ist und wenn man so 'n Maschinchen hat, da muss man eben auch noch nicht mehr da stehen und kneten und wieder gären lassen und so. Das ist ja schon 'n relativ aufwendiger Prozess, auch wie du das beschrieben hast, wenn dein O Onkel da ewig rumknetet, um das Brot so fluffig hinzubekommen ist eigentlich ganz schön, wenn man diese Arbeit abgenommen bekommen kann durch so 'ne Maschine. Aber es ist eben so eine Idee, wie man an sein selbstgebackenes Brot vielleicht noch kommen kann, ohne, ähm, ne, dass es so wahnsinnig aufwendig wird, weil wir ja manchmal wirklich auch nicht die Zeit haben, jetzt um so 1 Lebensmittel perfekt hinzukriegen, so viel Zeit aufzuwenden.
Mhm. Genau. <chuckles> Mhm. Ja. <chuckles> Das stimmt. Ja. <chuckles> Das stimmt. Das geht dann halt echt mhm.
Würdest du Ja, erzähl.
Das geht halt echt nur, wenn man sich sagt: „Ja, ich nehme mir jetzt einen kompletten Tag, wo ich dann alle möglichen Dinge koche." Weil ich glaube, das nimmt einfach auch, ja, viel Zeit in Anspruch, ne, dann muss man die sich auch nehmen können. Aber so, um das mal zu machen, finde ich das auf jeden Fall ganz gut, aber wahrscheinlich, wenn man so was regelmäßiger integrieren möchte in seinen Alltag, macht definitiv diese Brotmaschine mehr Sinn, würde ich auch sagen.
Mhm. Ja, aber das stimmt schon, was du sagst, ja, auch wenn man dann irgendwie sich vielleicht mal so 'n Tag, hm, alleine mit der Küche beschäftigt und dann was Besonderes zaubert. Das kann natürlich auch echt richtig viel Spaß machen und vielleicht kann man das ja sogar dann noch mit Freunden machen oder so und ein richtiges Event draus, äh, basteln, ne, dass es dann noch mehr Spaß macht.
Mhm. <chuckles> Oder so, ja. <chuckles> Ja, ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wenn ich mal so besondere Sachen ausprobiere, dass man auf jeden Fall irgendwie, äh, 2 Freundinnen oder die Familie mal kurz auf 'n Kaffee mit einlädt nach Hause und denen dann auch was zum Probieren gibt oder so kleine Häppchen vorbereitet, vielleicht mit dem selbstgebackenen Brot. So was habe ich mir auf jeden Fall schon überlegt, dass ich das dann tatsächlich wie so 'n kleines Event gestalte, <chuckles> denn, äh, ja, ist ja schöner, wenn man das dann teilen kann und nicht nur alleine genießt. Ich finde, zusammen genießen macht immer viel, viel mehr Spaß.
Mhm. Mhm.